Hey du, ähm, ich habe grade ein ziemlich großes Problem in meinem Leben. Und zwar, ich habe gemerkt, dass ich letzte Zeit mich sehr unsicher beim Feiern fühle, so, also, mit Freunden vor allem. Und was ich jetzt konkret damit meine: Also, es gab mal 'ne Situation, wo ich halt von meinen Freunden zu einer Party eingeladen wurde. Und nur kurz zum Kontext, ich bin halt ein Student und es ist halt so, dass, äh, die Freunde halt aus äh, mich zu einer Studentenparty eingeladen haben, wo halt viele Studenten unterwegs sind und ne, auch ein paar Leute, die ich halt nicht kenne. Und es ist halt nun mal so, dass ich halt eine sehr schüchterne Person bin. Das ich halt ich bin jetzt eine sehr introvertierte Person.
Mhm.
Und ich bin halt also, ich mag halt diese Menschenmengen nicht. Ich bin halt ich mag keinen Alkohol, ne, und ich ich mag's halt nicht, wenn es laut ist. Und meine Freunde sind im Vergleich zu mir halt sehr extrovertierte Personen. Sie lieben's halt zu feiern. Das sind diese klassischen Party Leute so, die man halt so oft sieht, die halt komplett verrückt sind, wenn's halt um Partys geht und so richtig viel Alkohol trinken. Und sie äh, ja genau, sie haben mich halt dann da z zu der Party eingeladen, aber ich wollte eigentlich ablehnen so. Und es ist halt aber ich ich fühle mich halt immer so s schlecht, wenn ich halt so ablehne so, ne, und einfach nein sage, weil ich so diesen Druck in mir selber so verspüre, dass ich halt hingehen muss so, dann weil ich sonst etwas verpassen werde. Und ich wollte ich will auch allgemein einfach mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen. Aber dann merke ich halt, dass in den Partys auch, dass es dass ich das dann also, ja, nach den Partys merke ich dann wirklich auch, dass ich das bereue, dass ich halt überhaupt hingegangen bin so. Und ich fühle mich dann immer richtig schlecht. Und ja, ich wollte dich halt so fragen, ob du vielleicht so 'n Ratschlag für mich hättest, wie ich so damit umgehen könnte?
Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja als nächstes einmal, danke für die Offenheit auf jeden Fall an der Stelle. Ähm. Ja, ich kann das, äh, sehr gut verstehen, diesen Druck, den du auch spürst, diesen diesen gesellschaftlichen Druck, der da auf dir lastet, weil du ja auch, ja, k Zeit mit deinen Freunden verbringen möchtest. Ähm, und, d ähm, ja, denke, was als Erstes dir auch mitgeben darf, ist, dass es, äh, völlig normal ist, dass es einfach da verschie halt, Menschen gibt, Typen gibt. Also, dass du damit gar nicht an dir selber zweifeln solltest. Ich weiß nicht, ob du's machst, aber es ist auch manchmal einfach wichtig zu hören. Ähm, und zweitens ist das auch, ich würde sagen, psychologisch so begründet, dass, äh, introvertierte Menschen, ähm, auftanken ihre Batterie auftanken, wenn sie für sich alleine sind und extrovertierte, wenn sie unter Menschen sind. Und das ist, ähm, ja auch quasi genetisch. Von daher, falls da irgendwie mal Selbstkritik aufkommen sollte, weil das kann ja dann auch manchmal oft also, schnell passieren, ähm, kannst du die gerne dann immer direkt zur Tür rausschicken, weil's ganz normal ist. Und dann hätte ich noch 'ne, ähm, Frage, 'ne Anschlussfrage an dich, ähm, du hast ja schon 'n bisschen erzählt, du magst Alkohol nicht und auch die laute Musik. Also, eigentlich alles daran, <chuckles> ähm, stört dich quasi oder ist ist einfach nicht so deins. Als du jetzt auf der Party warst, gab's, ähm, darüber hinaus noch andere schlechte Erfahrungen? Oder war's dann wirklich nur diese ja, die sensorischen schlechten Erfahrungen lauter Musik, viele Menschen et cetera?
Oh, okay, das ist eine gute Frage. Also, ja, erst mal, ähm, ja, ich also, was du halt jetzt grade mit deinen 2 Punkten genannt hast, also, ich habe das wirklich gemerkt, ich bin halt sehr selbstkritisch und ich merke auch, dass meine Freunde wirklich sehr viel Energie aufladen, wenn sie halt mit sei mit anderen Leuten unterwegs sind. Und, ähm, ja, genau, zurück zu deiner Frage. Es ist also, ich habe halt schlechte Erfahrungen gehabt sozusagen auf Partys früher. Also, es ist halt also, wie soll ich das sagen? Es ist halt so eine Art Trauma, würde ich sagen. Also, es gab mal eine Zeit, wo ich halt so noch so jung war, also, ich war noch also, ich ja, okay das halt nicht so lange her, so als ich halt 17 war oder 18, da war ich halt auf 'ner Party mit meinen, äh, Freunden auf der auf 'ner Geburtstagsparty, wo dann einer auch 18 geworden ist. Und auf solchen Partys trinkt man halt richtig viel so, weil dann man halt so richtig feiern kann, dass man 18 geworden ist und volljährig ist. Und ich habe dann halt auch sehr viel getrunken sehr viel Alkohol getrunken. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass es mir, äh, gar nicht gut geht. Also, mir ging's halt richtig schlecht. Ich musste mich fast, äh, erbrechen oder ich habe mich sogar erbrochen. Und es ist halt ich habe auch gemerkt, wie schlecht also, wie wie starke Kopfschmerzen ich bekommen habe und ich habe auch am nächsten Morgen einen Kater gehabt, so. Und das war halt wirklich die das sch das war halt wirklich das der das Schlechteste, was ich halt bis jetzt erfahren habe. Und ich wurde halt sozusagen auch da nicht gezwungen, aber so angeleitet, dass ich halt etwas Alkohol trinken soll. Und es kann halt sehr gut sein, dass ich halt so 'n Trauma da habe. Und wenn ich halt so jetzt zu Partys gehe, dann habe ich halt immer sehr viel Angst, dass oder ich ich fühle mich ja dann halt so unsicher, weil ich halt Angst habe, dass, äh, je jemand mich so anleitet, so etwas äh, Alkohol zu trinken. Und ich erinnere mich dann halt an diese Sache, die halt früher passiert ist vorher passiert ist. Und es macht mich halt sehr, wie sagt man das es macht mich sehr ungemütlich, so in meinem inneren Herzen, und vor allem auch noch die Menschenmengen. So, wenn ich halt mit vielen Leuten reden muss, dann merke ich halt auch, wie diese soziale Batterie, die du halt vorher erwähnt hast, einfach schnell, äh, leer ist so. Also, ich merke halt wirklich, wie viel Energie ich halt nur benutzen muss, damit ich überhaupt mit jemandem reden kann so. Und, ja, ich glaube, das sind wirklich diese Kernprobleme, die ich halt grade habe mit Partys.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also, was allgemein auch immer hilft, ist dann jede Medaille hat ja quasi auch, äh, 2 Seiten, ne? Ähm, und die also, introvertierte Menschen sind in der Regel oft auch sehr sensible Menschen. Ähm. Gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich auch eher sensibel bist und aufgrund dessen auch dann viel wahrnimmst. Äh, die Musik ist dir zu laut. Die Menschen werden dir zu viel, vielleicht bist in 'nem Gespräch verwickelt mit jemandem, wo du irgendwie merkst, der klickt nicht so richtig und du kannst das dann nicht so gut weg ignorieren, deine Gefühle. Ähm, das ist alles sehr, sehr normal. Da darfst du dir wirklich kein schlechtes Gewissen auch machen oder keinen keinen falschen Druck auf deine Person legen. Und dann zweitens ist es so, dass es, ähm, auch, denke ich, sehr gut ist, dass du keinen Alkohol mehr trinken möchtest, so gerade auf Partys, so, ähm, weil du auch aus dieser Situation gelernt hast. Weil viele dann auch zum Alkohol trinken, ähm, um da sozusagen zu kompensieren, ne, ihre Schüchternheit oder Introvertiertheit, um dann lockerer und offener zu werden. Also, das ist schon mal sehr gut, dass, ähm, du diesen Weg dann nicht einschlägst. Und drittens ähm, das ist auch, äh, mit der Frage verbunden, ob dir diese Freunde, die du da hast ähm, also ja, manchmal muss man da auch solche Freundschaften hinterfragen, ähm, aufgrund dessen, ob sie dir guttun oder ob das jetzt nur im Partykontext ist, wo sie dich vielleicht dann zum Alkohol oder so anleiten ob das Freunde sind, die, ähm, du vielleicht sogar auch gewissermaßen ausfiltern musst, ähm, um vielleicht stattdessen dich auf Beziehungen zu konzentrieren in deinem Leben, so Freundschaften zu konzentrieren, die dir guttun oder, ähm, ja, mit Gleichgesinnten, einfach dass du da 'ne bessere Quality t ähm, Zeit dann mit denen vielleicht hast stattdessen.
Ah, okay, ja doch, deine Punkte sind, äh das sind halt sehr interessante Punkte, die auch ich würde denen auch wirklich zustimmen. Und ja, so jetzt das mit den F mit meinen Freunden. Es ist halt es ist halt so, ich kenne sie schon seit der 5. Klasse, so. Wir sind es wir haben halt sehr viel miteinander gemacht, erlebt, wir haben sehr viel gemacht. Also, oh mein Gott, warum hab ich es zweimal gesagt? Also, wir haben halt so zum Beispiel sind halt zusammen Url im Urlaub halt sozusagen reisen gegangen, oder so und wir haben halt einfach allgemein sehr viel Zeit miteinander ver verbracht. Und ich weiß also, sie wissen halt, wie ich ticke und s ich weiß auch, wie sie ticken. Und ich behaupte auch mal, dass sie wie sagt man das? Sie machen das so aus Nettigkeit. Also, das hört sich sehr seltsam an, wenn es vor allem jetzt weißt das, äh, alles mit gegen, jetzt also, weiß ich ich jetzt alles so, was gegen die Partys so gesagt habe, aber sie wollen halt also, sie wissen halt, dass ich sehr introvertiert bin, und sie wollen halt einfach, dass ich so etwas mehr rausgehe, sozusagen. Also, in dem Sinne zwingen sie mich nicht wirklich, dass ich halt zu den Partys gehen soll, aber ich glaube, das größtes Problem ist einfach also, ich selber so, weil es ist halt wirklich so, wenn sie mich einladen, dann fühlt es sich fühle ich mich immer so schuldig, weil sie mir sozusagen ein Geschenk geben. Also, das hört sich jetzt richtig dumm an, so wenn sie <chuckles> wenn sie mir so eine Einladung also, wenn ich mich wenn sie mich einladen, dann fühlt sich so meistens an meistens an zu als würden sie mir so 'n Geschenk geben, ne? Und wenn ich halt „Nein“ sage, dann ist es ja das Gleiche, als würde ich das so ablehnen. Und man lehnt ja normalerweise keine Geschenke ab, so. Und ich glaube, dass ich muss halt auch wirklich an meiner Denkweise arbeiten dabei, weil wenn wenn ich halt wirklich immer diese Denkweise habe, dann kann ich halt nie ablehnen, was nicht gut ist. Aber, ja genau, also, so habe ich halt normalerweise gedacht. Und ich denke auch, dass es halt wichtig ist, auf Partys manchmal hinzugehen, damit man halt so soziale Kontakte knüpft. Und ich habe das auch letztens gemerkt, wirklich, als ich dann Student geworden bin, dass sehr viele Studenten sich halt gegenseitig wirklich alle nander ein einander kennen. Und ich glaube, die Partys spielen halt eine sehr große einen sehr großen Faktor dafür, so.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Also, erst mal auch, ähm, kann ich dir zusprechen, dass ich das auch sehr mutig von dir finde. Ähm, weil damit sind ja dann auch manchmal so ja, so Zahlängste verbunden oder andere Arten von von Ängsten aufgrund dieser Erfahrung, die man da gemacht hat, äh, die du heute auch angesprochen hast. Und dass dann da trotzdem über deinen Schatten springst, um auch diese Kontakte zu knüpfen, ähm, ja, finde ich sehr mutig, finde ich auch eigentlich, äh, sehr gut, dass du das machst. Ähm, und du musst natürlich dann auch für dich also, muss jeder für sich lernen, auch Grenzen zu setzen, ähm, und dann das auch zu differenzieren zwischen guten Geschenken und nicht so guten Geschenken. Ähm, ich verstehe, wie du das meinst mit dem Geschenk und der Party. Ähm, aber da, wo du merkst, okay, das überfordert dich ähm, dass du dann ja, musst also, musst ja nicht jedes Mal zusagen, ne, an der Stelle. Ähm, man kann dann ja auch andere Sachen irgendwie machen so, die dann also, auch da, wo du dann auf deine Kosten kommst. Ähm, oder du sag gibst dir irgendwie 'n Limit: Wenn du zu so 'ner Party gehst, bleibst du, ähm, weiß ich nicht, 'ne Stunde, so lange wie du es aushältst oder so lange wie d du dich gut fühlst, auch vielleicht in 'nem geschützten Rahmen mit deinen Freunden dann zusammen, was ja schon mal sehr schön ist. Wenn du merkst, okay, die Party, die Stimmung kippt so 'n bisschen, alle werden immer betrunkener, ähm, deine Batterie ist leer, dann kannst du dich auch in Absprache mit deinen Freunden im Voraus dann ja auch frühzeitig verabschieden. Das vielleicht so als Tipp fürs nächste Mal.
Ah. Okay, da also, ich habe tatsächlich noch nicht so über Kompromisse nachgedacht, die ich oder so Op Optionen nachgedacht, die ich halt anstattdessen machen könnte. Weil normalerweise habe ich so gehandelt, dass ich halt so immer bleibe, wenn meine Freunde halt da bleiben. Und sie bleiben halt bis sehr spät da, deswegen. Also, ja, ich habe also, ich muss mich halt wirklich nicht dazu zwingen, wie du schon gesagt hast, dass ich halt wirklich die ganze Zeit da bleibe. Ich kann auch wirklich jederzeit gehen. Das werde ich mir auf jeden Fall das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen, weil ich habe tatsächlich noch nie darüber richtig nachgedacht, das zu machen.
Mhm. Mhm. Ja, ist interessant.
Das braucht auf jeden Fall Äh, ja, stimmt. Vielen Dank für deine Ratschläge und danke für das Gespräch. Das hat mich wirklich sehr geholfen.
Ja, äh, ich bedanke mich auch. Danke für die Offenheit. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Du machst das super. Immer weitermachen und ja, äh, nicht so hart zu dir selber sein, ne?
Alles klar. Danke.
Einen schönen Abend noch. Tschüss.